Vem cá, me conta, como criar vínculos reais em tempos digitais?
Nossa, que pergunta difícil, né. Porque agora a vida tá tão, tão, tão digital, né, tão na tela, tão nas redes sociais, online, que tá difícil criar vínculos reais, viu. Não tá fácil.
<laughs> Aham. <laughs> Você acha que a geração atual tá com essa dificuldade?
Eu acho que, tipo, quando não tinha isso tanto da internet, a gente se encontrava mais, a gente saía, a gente tinha que se ver, assim, sabe. E eu percebo que as crianças estão, sei lá, eles vão jogar, eles não saem juntos pra ir jogar um jogo, ou pra brincar, ou pra praticar um esporte, sei lá. Eles ficam brin conversando e jogando online, é tudo online. E aí não querem sair, eu vejo muita criança, assim, tipo, pré-adolescente e adolescente, que elas não querem sair de casa, elas não querem viver a vida, sabe. Viver o que tem além da tela.
Uhum. Aham. Aham. Hum. E você acha que esse mundo muito focado na tela pode ocasionar doenças mentais ou, talvez, realmente algo da introversão mesmo, pode causar algo eh, porque o ser humano, na verdade, ele é feito realmente pra ter, né, contatos com as pessoas, né. Você acha
Claro. Sim, nós somos seres sociais.
Uhum, e você acha que isso pode causar problemas mentais ou ocasionar também falta de sol, que é muito importante para as pessoas.
Uhum, olha, problemas mentais eu acho que é mais da saúde mental assim, sabe. Eu acho que pode cra causar muita depressão, muito muita sensação de solidão, muita sensação de não pertencimento. Eh, eu acho que mais pra esse lugar, assim, é muito perigoso, porque você vai se isolando, se isolando, se isolando e a tendência é você ir ficando triste, né. É você ficando deprimido, porque nós não fomos feitos pra ficar sozinhos, né, a nossa se a gente for pensar em com enquanto homo sapiens, né, enquanto, eh, animais, nós somos a espécie uma espécie social, assim como outras espécies de animais, que também são sociais, né. Nós não somos uma espécie, eh, que nasceu pra ser sozinha, e isso é complicado. Por isso que eu acho que, eh, tá ficando muito complicado essa coisa de, tipo, se não não sei se você viu, que tem pessoas que namoram o ChatGPT, sabe assim? "Ai, meu namorado ChatGPT que não sei o quê". É muito complicado isso. <chuckles>
Uhum. Uhum. Aham. Uhum. Sim. Espécie. Uhum. Aham. Olha. <laughs> Nossa, você acha que então já escalonou pra um mundo mais até mais avançado que simples amizade online. As pessoas estão começando a ter relações com robôs.
Uhum. Sim, eu acho que eles estão começando a difi a a
Olha.
Isso até ainda está bem embrionário, né, ainda tá bem engatinhando, mas eu acho que se não houver muito cuidado, a tendência é que as pessoas comecem a confundir o real com o virtual, assim, os sen as sensações, os sentimentos e tal, porque é muito o virtual, né, a IA ela é muito real.
Uhum. Hum. Olha. Uhum.
Ela é muito, muito, muito real, né, parece demais, tem uns memes, tem um meme da da internet que ele é muito legal que eu adoro, que é a Marisa Mayô, não sei se você já viu pelas internet da vida a Marisa Mayô, mano parece muito um programa de verdade, muito, e é tudo falso, <chuckles> e é muito engraçado. <chuckles>
Hã. <laughs> Hã. <laughs> Olha, e você, <laughs> e você já caiu algum vídeo da internet pensando que era real, mas na verdade você foi ver e era inteligência artificial?
Ah, assim, de bate-pronto, já. Você sempre e só que agora eu já tenho uma coisa que eu me questiono, assim: "Será que é real? Será que é virtual e tal?" Porque tem coisas que são tão, tão, tão, tão bem feitas que você não sabe se é real ou se é virtual.
Hum. Aham.
Porque é muito bem feito. Está ficando cada vez mais parecido com o real, sabe. Tem uns que dá pra perceber. Você percebe, assim, que não é real, mas tem outros que são muito bem feitos.
Olha. Aham. So
Tem vozes artificiais que, assim, elas são tão bem construídas que parece que você está conversando com uma pessoa de verdade.
Você acha Aham. Olha. <laughs> E você acha que esse mundo vai levantar muito sobre a pergunta do ser se o vale mais a pena viver ou v existir no real? Você acha que vai existir esse tipo de de questionamento entre entre você, entre a pessoa. A pessoa vai se perguntar: "Nossa, será que é realmente melhor ter essa vida social? Minha vida online realmente está muito melhor que minha vida social". Você acha que vai ter essa escolha mais futuramente, talvez?
Olha eu acho que isso é um perigo que a gente corre sim. Eu acho que existe a possibilidade de ter esse tipo de situação, sabe? Porque tem muitas pessoas antes eram bonecos, né. Tinha a onda de de, principalmente na Ásia assim, de pessoas, principalmente homens, porque lá, né, é o índice de homens, eh muito maior, né, tem muito mais homem do que mulher, e eles namorarem bonecas Tinha. Então se isso já existiu, é claro que não é algo disseminado 100%, né, não é algo que a maioria da população mundial faz, mas existe sim a possibilidade de uma parte da população, eh, começar a viver uma vida 100% online. E eu acho isso muito perigoso, porque a pessoa, ela meio que é antinatural, né.
Uhum. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Aham, sim, começa a viver uma uma outra vida, né.
Então é mu é muito difícil. É, é uma vida que ela não é real, que ela não é o que nós enquanto espécie fomos programados pra ser. É muito complicado, é muito assim, é perigoso até, porque, eh, já aconteceu golpes de pessoas usarem a voz do outro, sabe? Eh, e pessoas mais idosas caírem, por quê? Porque conseguiram, eh, simular a voz, sei lá, do filho, e e dar o golpe daquela pessoa, porque parecia demais, sabe? Então está muito complicado é muito perigoso.
Uhum. Aham. Hum. Aham. Nossa. Nossa. E você acha que essa exposição digital, de certa maneira, as pessoas começando a se expor mais, começando a gravar mais vídeos, postando coisas a mais, você acha que é um perigo social, tanto pra esse tipo de predadores, de pessoas, pessoas que não curtem fazer o bem. Você acha que essa predação tá cada vez mais ocorrendo?
Hum. Sim. Sim, eu acho que as pessoas, elas não entendem, principalmente o, ah, o o cidadão médio, assim, as pessoas que não trabalham com tecnologia, ou que não pesquisam, e tal, as pessoas mais velhas ou muito mais novas, elas não entendem que o quanto elas se expõem na internet, o quanto elas compartilham sobre elas mesmas, é perigoso. O quanto isso te torna vulnerável, sabe, o quanto isso te torna uma presa cada vez mais fácil. Quanto mais você compartilha, quanto mais você registra sobre você mesmo, eh, mais perigoso fica, porque quem tá, ali, se alimentando dessas informações, vai criando um o u uma cópia sua, entre aspas, assim, não física, mas digital dos teus dados. De onde você mora, de onde você vive, o que você gosta de fazer, o que você gosta de comer, o que que tipo de sites você navega, qual é o tipo de de coisas que você consome, que tipo de música você escuta, eh, que tipo de comida você gosta de comer, tudo isso você consegue descobrir um registro digital daquela pessoa, sabe. E é muito complicado, é você, tipo, desnudar a vida daquela pessoa. Totalmente.
Uhum. Uhum. Uhum. Aham. Frequenta. Uhum. Aham. Sim. Uhum. Tem aquela famosa frase: "O print é eterno, né." <laughs>
Aham, exatamente, o print é eterno. Não posta nada na internet que você não queira que uma outra pessoa saiba, porque a internet não tem como apagar. Por mais que você delete ali, alguém já salvou em algum lugar, sabe? E você não tem controle do que tá na internet.
Ai, ai. <laughs> Uhum. Muito muito perigoso, realmente, para a vida até mesmo da pessoa, né. E que eu
Sim. Sim. Por isso que por tá se discutindo muita regulação da internet e eu acho que com cautela, é óbvio, pra não virar uma, eh
Hum.
uma tipo, uma monopolização ou uma uma coisa além do que se deve, tem que regular, sim.
Aham. Uhum. Os aham.
Sim, com cuidado, mas tem.
Você falou sobre regulamentação, né? Muito hoje se vê crianças não querendo estudar, às vezes não querendo até mesmo ir pra escola por por meio do vício, né, em telas, em jogos, por exemplo. Você acha que existe uma responsabilidade tanto da família, dos pais em cuidar da criança, priorizar ela pra não ficar, ou até mesmo limitar tempo de tela. Você acha importante isto?
Uhum. Totalmente, e as pessoas não entendem. Totalmente e a e a e assim, os pais, eles não entendem, eh. Acontece com muita frequência de eu ver na internet comentários do tipo: "Ai, mas isso não é pra criança. Ai mas e se uma criança estiver vendo?" Tipo, ah, um vídeo, eh, de um criador, por exemplo, e aí ele fala um palavrão: "Ai, mas você não pensa que uma criança pode estar assistindo?" Cara, se esse criador não faz vídeo para criança, hum eh eh, não é ele que tem que pensar, é você que não tem que expor isso ao seu filho. O controle do que o seu filho consome, do que o seu filho assiste, do que o seu filho escuta, é seu. Não é a internet que tem que determinar, sabe, o que ele deve ou não ver. Tem também um desenho da Disney que estava rolando aí na internet o maior burburinho, porque tem 2 meninas que namoram e elas dão beijo no no no nessa nesse desenho. Eu não s lembro agora, eh me fugiu o nome desse desenho. Só que assim, 1º, eh, quando eu era criança, as novelas, o mocinho e a mocinha sempre se beijavam e faziam cenas, ali, impróprias, sabe? Só não tinha explícito, mas ele eu cresci nos anos 90 vendo, eh, esse tipo de coisa, então, assim, um beijinho entre 2 personagens ali num desenho não é nada demais pelo que eu já vi do povo descendo na boquinha da garrafa, sabe? E a 2ª coisa, tem que ver, nem todo o desenho, nem toda animação, não é porque ela uma é desenho que ela foi feita para criança.
Hum. Uhum. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Sim. A o. Hum. Hum. Uhum. Uhum. Uhum, uhum. Aham. Uhum. Aham.
Os Simpsons não são pra criança, hã, o Ru Rick e Morty não são pra cri não é pra criança. Eh, sei lá, tem várias coisas que são desenho, que são animação, mas não é pra criança. E os e os pais eles não eles não se dignam a sentar do lado do filho e assistir uns minutos do que a criança está assistindo
Uhum. Sim. Uhum. Você
sabe. E é muito perigoso.
Você acha que existe, então, um interesse, talvez, da indústria ou, talvez, de criadores digitais em expor realmente e querer criar um burburinho por cima disso? Mesmo com crianças assistindo, com pessoas menores de idade vendo aquele conteúdo ou, às vezes, até mesmo aparecendo nos vídeos, né. Como você vê, então, esse tipo de menor de idade aparecendo nos vídeos onde não deveriam aparecer ou simplesmente pessoas, eh, usando de pessoas, eh, menores de idade pra fazer e gerar conteúdo?
Eu acho que, eh, muitos adultos entenderam que aquilo ali gerava lucro, gerava dinheiro e que expor aquela criança, a imagem daquela criança ou aquela criança em situações que ela não deveria ser exposta, gerava ali o engajamento e consequentemente dinheiro. Então as pessoas não estão pensando na consequência. Eles só querem dinheiro puramente por querer dinheiro.
Hum. Hum. Aham.
E, assim, não estão interessados em proteger a criança, que é o mais importante, sabe. A criança ela é um ser, e muita gente não entende que a criança ela é é é dever de todos, né, é dever da comunidade proteger aquela criança. E ninguém entende que, eh, tem muito discurso, é um discurso que eu odeio, é tipo: "Ah, ela é mãe, ela sabe o que é melhor para o filho dela. Aí ele é o pai, ele sabe o que é melhor para o filho dele". Nem sempre sabe não, muitas vezes não sabe. Você pariu uma criança não te dá não vem junto, sabe, assim, quando a criança sai, eh, não sai junto um um certificado de: "Eu sei o que é melhor para esse ser humano." Sabe assim? Não, nem toda nem todo mundo, eh, nasceu ou tem skills pra ser mãe ou pai.
Uhum. Aham. Hum. Aham. Aham. <laughs> Aham, aham. E Aham. E você acha que esse mundo digital foi foi virando, na verdade, um mundo muito tóxico? Talvez de muita sempre busca de perfeição, julgamentos, e que isso foi prejudicando a cabeça de pessoas tão jovens que estão na internet e até levando a finais trágicos, né?
Uhum. Sim, com certeza. Eu acho que é bem comparável isso, eh, com, hã, o que tinha nos anos 2000 ali da imagem. Que tinha muito aquela coisa que se dizia sobre imagem, sobre corpos magros e sobre a barriga trincada, sabe assim? Tinha muita essa pressão social e estética nos anos 2000, com a principalmente com as mulheres, com os homens também, mas com as mulheres. E eu acho que isso é muito comparável com a pressão que se enxerga hoje nas redes sociais. Aquela menina que ela quer passar a vida perfeita, a escola perfeita, sabe. É bem complicado.
Hum. Aham. Uhum. Uhum. Aham. Olha, gostei muito de falar com você e entender mais sobre esse mundo digital, os perigos, né, também o lado bom dele. Olha, gostei muito realmente conversar, viu?
Ah, eu também gostei, foi bem interessante e deu pra gente divagar bastante sobre esse assunto, né?
<chuckles> Sim, eu que agradeço, viu?